Mhm, mhm.
Man schaut immer so, dass man gegen 14, 15:00 ankommt, dann wird aufgebaut. Die Band braucht zum Beispiel so 2 Stunden, bis die alles auf der Bühne aufgebaut haben. Ähm, ich ja, das dauert ganz schön lange tatsächlich. In der Zeit, hm, habe ich mit meiner Sängerkollegin die Mikros schon mal eingestellt und, äh, die Kostüme vorbereitet in der Garderobe. Ähm, wir haben in der Show zum Beispiel viele Quick Changes. Ich muss mich sehr oft schnell umziehen. Das heißt, da bereitet man das auch besonders vor und muss das alles legen. Ähm, genau. Dann passiert der Soundcheck und, ähm, kann halt 1/2 Stunde ungefähr dauern, und danach fängt man eigentlich schon an, sich fertig zu machen, oder man isst erst was. Eins von beidem kommt immer, und dann ist eigentlich auch schon Show-Zeit. <giggles> Also, der ganze Tag ist eigentlich ziemlich durchgetaktet. Ähm, und genau, dann hat man die Show und danach ist erst mal dann Schluss. Genau. Manchmal, wenn viel los ist, je nachdem, wo man ist bei Events oder bei größeren Veranstaltungen gibt's manchmal auch danach noch 'ne After-Show-Party, aber bei der normalen Show, die halt meistens im Theater stattfindet oder ähnlichem, ähm, eher nicht. Da geht man dann aufs Hotel zusammen. Genau.
Oh, wow, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, und, ähm, was würdest du sagen, ist so 'n durchschnittlicher Tag? Sind das so ungefähr keine Ahnung, sind das so 12 Stunden, 10 Stunden, äh, oder mal mehr, mal weniger? Was würdest du sagen, so wirklich von 'nem Tag, wo du sagst, du, ne du stehst halt morgens auf, dann fährst du direkt schon zum zum Show-Ort oder, ne, zur zur zur Bühne, wo auch immer du hin musst, inklusive Fahrt und allem drum und dran, Vorbereitung. Was würdest du sagen, wie lang ist so 'n Tag?
Mhm. Mhm. 12, 13 Stunden ungefähr.
Mhm, mhm, macht Sinn, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Und jetzt sagtest du ja natürlich auch, klar, manchmal gibt es so After-Show-Partys, aber, ne, wenn das normal im Theater oder irgendwo ist, geht man danach entweder aufs Hotel entweder noch, ne, mit, klar mit mit Kollegen zusammen oder dann in dem Fall halt auch alleine. Ähm, ist das dann würdest du sagen, ist das dann meistens so gegen kurz vor Mitternacht? Weil meistens, wenn ich jetzt so mir das im Kopf vorstelle, die meisten Shows fangen irgendwie vielleicht so 19, 20:00 an, teilweise sogar später. Dann geht das vielleicht so, ne, 1 1/2 Stunden, 2 Stunden, ne? Und dann seid ihr, was weiß ich, vielleicht so gegen 22:00 fertig. Macht das Sinn?
Ja, mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja.